Hı hı, haklısın. Emm, sosyal medyanın gerçekten toplum üzerinde çok çok yadsınamaz bir etkisi var. Peki, yine, böyle, başkalarından bir soru sormak istiyorum sana. Eee, kendi hayatının ilk dakikalarına, başkalarının hayatına, böyle, tanık olmak kendinle alakalı nasıl bir husu his uyandırıyor sende? Yani, işte, mesela, uyandın, eee, hazırlanıyorsun, kahveni yapıyorsun. Bir yandan orada sosyal medya açık, birinin bir şeyine maruz kalıyorsun, bir bilgisini görüyorsun. Eee, "Ben şu an kahve yapma zevkimi alıp da, işte, bilmem kimin, eee, yeni tek taşına ayırıyorum." <chuckles> diyor musun mesela?
Tabii ki. <chuckles> Anlıyorum, evet. Gerçekten öyle. Sosyal medyada o garip garip videolar, başkalarının hayatları bir herkesin önüne çıkıyor, çıktığı gibi benim de çıkıyor aslında. Hani, gö o yüzden o videolarda mesela, eee, Instagram'da büyük bir kolaylık var mesela. O videolarla ilgilenmiyorum butonuna tıklayıp onları birazcık azaltabiliyorsun ama yine de onları görmek tabii ki günün sonunda, "Ya, bana ne bundan!" dedirtiyor insana açıkçası. Hani, ben bunu görmek istemiyorum ki sabahın köründe, yani, birinin evlenme videosunu ya da bağırışma vidi bağırışma Aynen öyle. Kesinlikle öyle bu arada. Hani, birinin bağırışma videosunu i görmek istemiyorum mesela sabahın köründe, anladın mı? O du olay birazcık gerçekten sosyal medyada çok fazla var.
Hı hı. Ben bu internete para veriyorum. <chuckles> I hı. Neler görmek istiyorsun peki, mesela? Çünkü örnek veriyorum, eee, bu düğün videoları komik olabiliyor. Ya, neye güleceğini de bilemiyorsun artık. Hani, maalesef orada o <chuckles> orada o vaktini harcamadan yapamıyorsun. Burada belki arkadaşlar birazcık daha faktör, eee, oluyorlar, belirleyici bir faktör. Çünkü senin neyi seveceğini bilip ya da kendi güldükleri şeyleri de gö gös gönderebiliyorlar. Belki bu da aslında karşımızdakilerin, hani, mizah anlayışını da kafamızda belirmesini de sağlıyor olabilir. Peki, emm, son olarak
Tabii, hı hı. Tabii, evet, evet. Gerçekten öyle. Kesinlikle. Evet. Evet. Kesinlikle olabilir.